A ridosso della data di partenza, ce sta un un incremento, proprio un aumento, ehm, so s sostanziale del del del de del biglietto, capito? Quindi
Ah, cett certo. Ma, infatti b Ma in ma infatti ma, io questo, infatti, l'ho notato, sai, perché pe esempio lo scorso anno io cioè, in in estate so andato a sono venuto a Roma, ehm, e appunto, io ho preso questo, punt uhm, l l volo, l'ho preso, io mesi prima, sai, cioè, sapendo che in questi in quei giorni, diciamo, c'era c'è molta confusione, che c'erano date di concerti, ecco. Quindi, io ho preso d il volo mesi prima, e per curiosità, io so andato a vedere lo stesso volo giorni giorni prima, appunto, a questo a a quando dovevo partire, e il pie il prezzo era lievitato ma di 3 volte tanto, perché io l'ho pagato 1 paio di euro. Cioè, uhm, mhmm, in quei giorni era cioè, il prezzo era stralievitato, quindi, hai hai perfettamente ragione.
Mh. Cer Eh. E cett eh! Eh, e sì. Eh sì, sì.
Mh.
Capito, e quindi e poi, dopo da lì, pta e dopo una volta che so le date, no, comincio a prendo uno spreadsheet e comincio a fare gli incassi, no, tutti, vado qui, faccio di là, poi li modifico, li taglio, eh ehm sì.
Etto, fai fai un po', diciamo, la il resoconto, ecco, diciamo, di mhmm, il budget.
Sì, perché poi ho detto, cioè: “Voglio, insomma, voglio fare s cioè, mi manca la famiglia, mi mancano gli amici, però, calco voglio anche trovare un po' del tempo del tempo per me, no?“ Quindi quindi, ogni ogni volta poi, siccome viaggio con con con mio figlio ehm, e quindi, ogni volta gli voglio fa vedere, magari, che ne so, una nuova città, e anche e anche fare un'esperienza, uhm, al mare, no? E, quindi, sai, mi mi devo mettere lì, sì, ehm, poi, ecco, fa fa sì che tutto guanto sia incassato bene, no, quindi anche tipo le l i noleggi delle auto, uhm, l le prenotazioni dei bed and breakfast, o degli hotel, no, ehm, e sì
Per te, certo. Ah, okay. Certo. <chuckles> Mh. Al mare, certo, gli fai vedere un po' tutto. Certo. Mh. Certo. Ceto. Mh. Certo.
e quindi, sono abbastanza meticoloso su questo qua.
Sì, eh, eh. Certo, ci ci tieni, ecco. Ehm, e quindi, ecco, ti piace, diciamo, scoprire nuovi posti, cioè, non ti t non ti attieni sempre alle stesse destinazioni, no?
Eh sì, sì. Sì. No, uhm, sì, sì, certo, certo, anche perché gua a a poi so stiamo parlando dell'Italia che un ormai, la conosco abbastanza abbastanza bene, no? Quindi però, ecco, mi piace, insomma, mhmm, fargliel fargliela conoscere a mhmm, a mio figlio, fatti siamo stati a già queste qui, proprio più
Etto. <chuckles>

Quindi sì, e
Eh, sì, sì, è vero, è vero. Anzi, infatti, quando calcola, quando capitano questi questi lunghi weekend, no, che magari vai a visitare una città, no, allora lì veramente divento proprio uno stacanovista del della vaca mi sveglio presto, comincio a stare il più possibile, no, il tempo a disposizione. Eh, se ce sto 2 giorni, non è che mi sveglio a mezzogiorno, no, eh, me sveglio a, eh
<chuckles> Cioè ecco appunto. <chuckles> No, eh d app ma infatti ma infatti, sai, appunto, il tempo è denaro, perché tu quando no hai troppo troppo tempo tu ti devi, eh, dev devi stare, ecco, tutto in magari, non so, in 2 giorni e devi sbrigarti. Devo vedere quello, deve vedere piuttosto quest'altro perché mh
Cer E certo. Sì, perché se volevo se volevo dormire me ne stavo a casa, no, se volevo rimanere a dormire fino a tardi. Eh.
<chuckles> No, no, ass no, ma io, eh, appunto, io preferisco, diciamo, in una in una vacanza, ecco, non non stare a letto, dormire, ecco. Io i una vacanza voglio voglio goderne, anche se mi devo rilassare me la godo appieno, perché poi tu, no, magari hai quei giorni per farti la vacanza, non sai quanto, poi, potresti farti un'altra vacanza e almeno tu dedichi, ecco, tutto quel tempo disponibile.
E cer Certo cer Sì, poi come hai detto te, no, come hai detto te, ci sono talmente tante cose da fare che non avendo il tempo quindi non puoi nemmeno sprecarlo lì d dormendo, no. Sempio mi viene in mente, ecco, tipo, ehm, città grandi, no, magari Torino, no, che ha un museo egizio enorme, no, eh, ti ci vorrebbero tipo 4-5 giorni per visitarla nemmeno tanto bene, la città stessa, no, e quindi che fai? Poi dopo ti sprechi le mezze giornate così a letto? <tsk>
No, assolutamente. Mh. Certo. Esatto. A letto a dormire no. Assolutamente. Quindi quindi sì, certo.
Eh. Vale la pena? E niente, senti, allora, mhmm, ti auguro insomma di fare delle belle vacanze, queste estate che arriva l e e niente, ci sentiamo alla prossima. Grazie di tutto. Ciao, ciao.
Mh. Anche a te. <chuckles> Mh. Alla prossima. Grazie, ciao.